Alors, c'était pour l'objectif d'avoir un d mon Master 2, en fait, c'était pour mon Master 2 et d'avoir enfin BAC plus cinq, quoi. Et heu, c'était assez complexe, heu, de gérer, heu, tout ça. Au début, j'ai eu pas mal de stress, heu, j'ai eu quand même pas mal de de petites embûches si tu préfères, heu, de par, heu, beaucoup plus de de contraintes que je pensais, heu, parce qu'en fait enchaîner pas mal de de de choses sans avoir de pause, c'est ultra complexe, mais d'un autre côté, ça te donne énormément de billes pour, heu, en fait, pour ta gestion du temps et cetera.
Mmh mh. D'accord. Mmh. Mmh. Ouais. N ouais. Mmh ouais, c'est très formateur. J'imagine même que ce soit, heu, en termes de gestion du stress aussi mine de rien, parce qu'il faut savoir gérer les pruo les priorités au fur et à mesure et peut-être pas se laisser dépasser par le temps. Comment tu faisais, toi, justement, heu, pour réussir à déconnecter le week-end et à te dire: «OK, là c'est bon, je passe, heu, à mon autre emploi»? Ou qui n'a rien à voir pour le coup, comme tu me disais, c'est par rapport, heu, donc au milieu de la chasse et pêche ou juste s ch heu, pêche, je crois?
Ouais, c'est ça, c'était juste pêche. Bah, écoute, je le prenais comme, heu, un plus, heu, heu, en fait, c'est-à-dire que j'y allais, je prenais du plaisir à conseiller les clients sur, heu, telle ou telle canne à pêche, heu, je formais mes mes coéquipiers et moi, bah, forcément, je suis dans mon domaine, hein, je fais de la pêche depuis 20 ans, depuis que je suis tout petit, quoi. Donc forcément, heu, c'est c'est limite, heu, c v exactement, exactement, tu as trouvé le mot parfait. Et forcément, bah, ça déconnecte un petit peu des cours. Après heu, j'avais un rituel, enfin, si tu veux, les 1res semaines, c'était assez complexe, le temps de trouver un petit peu, heu, sa place, heu, qu'est-ce que je dois faire et cetera. En plus, forcément, au début des cours, tu as pas forcément beaucoup de contrôles, heu, c'est plus de la relecture, et cetera. Mais j'ai dû, heu, voilà, quand même passer par, heu, une phase de de de conception de comment j'allais me procéder à à à finalement, heu, bien apprendre mes cours, à rendre mes travaux pratiques à temps, et cetera quand même.
Mmh. OK. Mmh. OK. <chuckles> C'était un boulot passion aussi quand même un petit peu du coup? OK, ça c'est bien, hein? Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh.